Uhum.
Eu não não conhecia, tipo, n não sei por que, em que caverna que eu estava vivendo, mas eu não conhecia, e eu adorei, assim, sabe. Foi muito, muito legal, eh, e ela depois eu descobri que a menina fala português, eh, mas ela é americana, mas eles são apaixonados pelo Brasil, sabe. É. Ai, eu queria muito saber, agora ez esqueci o nome deles, gente.
Ah, legal. Nossa, que legal, tipo <laughs> Mas e você acha que hoje em dia com o TikTok, com as redes sociais, ficou mais fácil para os artistas, assim, independentes se viralizarem, ficarem, assim, mais famosos? Ou você acha que isso acabou um pouco com a conexão que tem ali um artista com os fãs e com os as os ouvintes?
Hum. Ai, eu acho que tá muito eu acho que tá bem melhor, assim. Eu não sou da área, né, pra saber, mas eu como ouvinte, assim, de música eu acho que tá bem legal, assim, você consegue ter acesso a muito mais coisas que você não tinha antes, né. Porque antes a pessoa precisava, eh, comprar um CD pra te espr pra te ouvir e tal, hoje em dia não, você consegue, eh, pesquisar ali gente nova e ouvir, então eu eu acredito que esteja mais fácil, assim, eu não sei, né, no lado do cantor, mas eu acredito que sim, que tá mais fácil. E aí só um PS, o nome da da banda que eu te falei cha eles chamam Sophie e Tucker, que é a Sophie que é a Sophie e o Tucker. <laughs> Eles são um um casal, eh, casal não, 2 amigos, Sophie e Tucker. Depois se tiver tempo você escuta um pouquinho, eles fazem umas mus umas músicas muito legais e eles são apaixonados pelo Brasil. Ela até aprendeu a falar português, porque parece que ela é filha, tem descendência, assim, brasileira, alguma coisa assim. Ah, e eles têm m umas músicas bem legais e tem português no meio, com inglês e tal. É Sophie e Tucker, é bem legal.
Uhum. Uhum. Ah, lembrou. <laughs> Legal. Uhum. Ai, que legal. E diferente né, gostei. Eu vou procurar sim, achei interessante, né. Eu gosto quando os artistas têm esse vínculo, assim, com o Brasil, quando fala português, né, da
É. Procura. Aham. É, é legal, foi bem legal. Ela tem várias músicas no Rio, assim, feita no Rio, em São Paulo. É, é bem legal e eu não conhecia, eu conheci no Lollapalooza.
Ai que legal, nossa. Muito legal mesmo e olha, muito obrigada por compartilhar comigo aí como as músicas te trazem lembranças e como foi, assim, a sua descoberta musical com os seus pais e na vida, assim. Eu gostei muito da nossa conversa e até a próxima.
É. Uhum. Aham. Ah. Ai, que legal, eu que agradeço, viu, por poder compartilhar com você e olha, eu espero que você escute Sophie e Tucker que eles são muito bons. <laughs> Até mais, tchau, tcha
<chuckles>